Ja, und auch wie schnell, ne? Das geht ja richtig übel schnell., ich habe mal 'nen Test gemacht, selbst wenn du auch so 'n so 'n Spalt offen lässt, das bringt eigentlich gar nix. Und dann, mitten in der Sonne steht, das Auto. Da hast du direkt, äh, glaube ich, nach 5 Minuten hast du eigentlich wie, wie so Saunaverhältnisse
Ähm, ja. Ja. Ja, ja.
und, äh, naja für h ich sage mal, gerade für Hunde ist das ja noch schlimmer, die können ja nicht schwitzen, die machen das ja nur übers Hecheln
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Oder halt auch so, wenn du dann dein Baby also deswegen sollte man auf gar keinen Fall Babys oder halt Hunde drinne lassen im Auto oder auch eig eigentlich generell niemanden. Also ich glaube, wenn du da irgendwie der Sauna bei 40 C da drinnen bist oder 50 C, ist auch nicht so geil. Ähm
und ja. Ja, generell. Ja, genau <chuckles>
ähm, ja aber wusstest du, dass es in Deutschland tatsächlich erlaubt ist, wenn du so 'ne Situation mitbekommst ähm, und auch mitbekommst, dass es den Tieren schlecht geht, dass du dann das, äh, Fenster aufbrechen kannst und den Hund oder das, äh, Baby befreien darfst?
Also bei Tieren ist es mir jetzt nicht bewusst gewesen. Ich weiß, wenn da ein ein ein Baby zum Beispiel drin ist wenn's um Leben und Tod geht weil in Deutschland ist es ja leider so, dass ein Tier, glaube ich, als Gegenstand zählt.
Mhm.
Deswegen ist es ja auch, wenn du ein ein ein Tier tötest von jemandem, ist es Sachbeschädigung und nicht M äh, halt Mord oder so.
Äh, genau, aber dadurch du darfst Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber ich meine, ich habe da letztens noch 'n Artikel ähm, ich habe 'ne Doku dazu gesehen, wo das gesagt worden ist, dass man die Tiere auch befreien darf, ja. Und dass das, äh
Okay. Okay, das das hätte da wär ich mir jetzt unsicher gewesen. Also beim beim Menschenleben ja, aber beim Tier also nur rechtlich gesehen, ne? Klar, dass man selber, wenn man also, ne würde ich das Dingen dann auch einschlagen, ganz ehrlich. Also, ist 'n Lebewesen und, äh, bevor ich da jetzt rumhantiere und, äh, dann das Tier da doch verstirbt oder so.
Scheinbar. Ja. Ja.

Und, äh, dann fällt er ja auch durch. Also, das ist ja auch so 'ne Sache. Also, es ist ja oh, ich weiß nicht.
<laughs> Ja, okay, aber es waren Kinder, manchmal muss man den Kindern auch erst mal, äh, 'n richtiges, äh, Verständnis für Tiere vielleicht beibringen, oder, ne?
Ich höre das nicht, äh Ja. Ja auf jeden Fall. Also, ich meine, das war ja, ähm das war ja bei uns auch so, ne? Dass ich mich erinnere als Kind, i w ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war, dass ich aus Vers also, was heißt aus Versehen, ich wusste es halt nicht. Ich habe beim Kater halt 'ne Wäscheklammer an den Schwanz get drauf getan. Und die war jetzt nicht super fest, aber der ist auch losgerannt wie sonst was, weil der der hatte natürlich Schmerzen wahrscheinlich und hat die versucht abzubekommen. Genau. Und, ähm, ich glaube aber, dass oder auch bei meinen Nachbarn, ähm, da gab es auch die Hasen und wir haben halt zum Beispiel auch den Hasen dann Sachen angezogen, also, Kleidung halt, Puppenkleidung. Und ich glaube aber, dass es irgendwie dann auch eher die Verantwortung ist von Erwachsenen, dass man dann halt sagt: „Äh, so bevor jetzt wirklich 'n Tier angeschafft wird, ähm, muss man darüber sprechen, wie man Tiere eigentlich behandelt, was denen wehtut, ähm, und dass man"
<laughs> Okay. Ja, ist denkbar. Ja. Okay. <laughs> Ja. Na ja. Und dass man halt sie nicht so Puppenkleider oder wie 'ne Puppe be behandelt, ne? Sondern dass es 'n Lebewesen mit Gefühlen ist und wo man dann halt nicht einfach irgendwelche Klamotten dran heftet oder oder den da irgendwo reinzwängt. Ja.
„also“, weil weil das sonst nicht geht. Ja. Ja genau. Also, deswegen aber bei denen, ähm also, bei den K Kaninchen war das eh so, dass es gab auch ein Kaninchen, das hatte so richtig langes Fell und, äh, das war immer so richtig verfilzt dann auch. Also, das war jetzt nicht von uns, ne? Das war jetzt von den Nachbarn. Ähm. Und, äh, dann haben sich da auch immer diese Hasenköttel im Fell gesammelt. Und eigentlich also, es war richtig unhygienisch und so noch, das hat die ganze Zeit auch gestunken, das arme Kaninchen. Und
Ja. Mhm. Ja. Ja, lecker. <chuckles> Ja. Okay.
ähm, und eigentlich hätte man, äh hätte man das, äh, halt scheren müssen regelmäßig, dass das Fell nicht so extrem nachwächst.
Ja genau, zumindest hinten am am Popo irgendwie, ne?